بالضبط آه، لأ أنتِ قسِّمي الموضوع زي كده في خطوات، هتلاقي الموضوع أبسط بكتير يعني. كمان ال ال الفكرة إن أنتِ آآ ت الفصل نفْسه ده إن أنتِ تقدري تحددي وقت أسبوعي، إن أنتِ لازم تقعدي مع أولادِك، يعني اللي هو لأ أنا أنا مثلًا عندي شغل، أنتِ كده، كده، أكيد في weekend تدّي لنفْسك weekend، أنا عارف إن هو الشغل من البيت بيبقى ساعات يعني صعب، وناس كتير بتقول إن هي ما بتقدرش ت تشتغل في ال آه، تشتغل من البيت، تاخد راحة، دايمًا بتبقى الشغلة ال7 أيام في ال7 أيام، 24 في ال7 أيام يعني، آآ فأنا عارف إن هو ممكن يكون في ضغطة في الناحية دي شوية أو الناس بيقول عليه إن هو في ضغط في الحتّة دي، آآ، آه لكن أنتِ ممكن تلزمي نفْسِك بحاجة، إن أنتِ هتلزمي نفْسِك مثلًا بيوم وليكن الجمعة إن أنتِ ما تشتغليش فيه، أو على الأقل هتشتغلي ساعة آخر النهار، لكن تِخصَّصي وقت لأولادِك إن أنتم تنزلوا picnic مثلًا، اللي هو رحلة كده في ال في الحديقة أو بتاع، تنزلوا حديقة وتفرشوا وتعملوا حفلة شوى كده مثلًا أو حاجة، ده هي ده هيخلّي الولاد يتقرّبوا منِك أكتر، و وأنتِ هتريَّحي عن نفْسِك شوية وهتحسّي إن أنتِ عملتِ حاجة في أسبوعِك تديكِ طاقة إن أنتِ تكمّلي الأسبوع اللي بعده حتّى.
إمم. إمم. بالضبط، بالضبط. صح. ضغط جامد، إمم. إمم. آه، أ <chuckles> الله فكرة حلوة جدًا! ولا جات في بالي، فكرة جميلة، جميلة، آه.
إمم. بالضبط آه، فكرة الخروج نفْسها بتغيَّر النفْسية، وبتغيَّر الMood خالص بصراحة يعني.
آه. آه دي فعلًا دي غيَّرت، يعني دلوقتي في ثانية كده وأنت بتقولها حسّيت يعني حسّيت إن ممكن تفرِق معايا فعلًا، في نفْسيتي شوية و وطبعًا هتخلّيني أعرف أنظَّم وقت الشغل و وكده برضه بالنسبة ل لعلاقتي مع أولادي أو في البيت تبقى منظمة أكتر، جميلة جدًا، جدًا، آه.
امم، بالضبط. بالضبط آه، وهتلاقي وقت إن أنتِ تقعدي معاهم وتضبّطي الدنيا معاهم يعني ويبقوا مبسوطين، آه، بالضبط، كلّ دي حاجات ممكن آه تعمليها وت وهتريّحِك يعني وهتضبَّط معاكِ الدنيا، بس أهم حاجة زي ما قُلت لِك إيه كده، هوِّني على نفْسِك وما ت وما تشغليش بالِك بالموضوع وكلّ حاجة وليها حل، بس أنتِ جرّبي الحلول دي ولو قفّلِت معاكِ خالص، ساعتها ممكن مثلًا تلجأي إن أنتِ إيه، تكلّمي برضه مديرينِك، تكلّمي الناس في الشغل، إن أنتِ يخفوا من عليكِ الضغط شوية.
ما هو خ آه، قريبة ليهم، إمم، إمم، أنا